Да, безусловно, потому что всё же осенью, например, чаще такое дождливое время и не особо хочется куда-то далеко выбираться. Поэтому в это время, конечно, я стараюсь уезжать куда-то заграницу в путешествие, если есть такая возможность.
Мгм. Где потеплее?
Да, я очень люблю тепло. А вот. А, зимой, конечно, тоже зависит от погоды. Если это прям, а, белая зимушка-зима, к деревья красивые, а, серебряные, тогда в целом достаточно, м, неважно, куда уезжать, потому что даже в городе можно найти какой-нибудь парк и погулять, а, похрустеть, эн п э х ш шагая по снегу.
Мгм. Так. Мгм. Мгм. Сь и сь да, да-да, н очень красиво получается. Слушай, а вот, а, н как ты думаешь, вот твои любимые места, они менялись в зависимости от, э, возраста? Допустим, когда ты была ребёнком, может быть, у тебя были какие-то любимые места? Или, может быть, ты даже в них сейчас возвращаешься в детские, с какие-то свои места?
Когда я была ребенком, ну, я больше времени проводила на каких-то детских площадках, то есть, а, были вот такие любимые места, там городок, например, большой, где была п такой игрушечный паровозик. Я вот там любила играть с ребятами. Ну, конечно, сейчас уже это не актуально для меня, я уже выросла. Ну, какие мне паровозики?
Мгм. Ага. Так. <laughs> Да-да, как-то странно бы смотрелась.
Ну, всегда приятно окунуться в детство, конечно, но всё-таки сейчас
Н-да, да. Ну, хотя бы на качели покачаться, да.
Да, сейчас всё-таки я как-то стараюсь больше на природе находиться, гулять возле моря, посещать какие-то лесопарки, где свежий воздух, где меньше машин, и где можно побыть вот наедине со своими мыслями и как-то вот отдохнуть душой и телом.
Мгм.